Yeah, nakaka-sad lang 'yong part na 'yon. Pero
Tan Mahirap din 'no, 'yong parang ano, um, 'yong pressure talaga sa, alam mo 'yong, mga expectation sa pag-aaral. Kasi, kagaya nga ng sabi mo 'di ba, merong mga, specific na requirements. Kagaya no'n meron kang gustong apply-ang trabaho tas sasabihin o kailangan graduate ka ng gan'tong specific course na four years. Parang ano rin 'yong, minsan hindi na sila nagbibigay ng opportunity sa mga tao na, alam mo 'yon, alam naman nilang kaya nilang gawin, eh, kaya naman yang trabaho, may training naman, 'di ba? 'Yon nga lang parang kino-close kaagad nila 'yong pinto kapag nakita nila na "Ay, hindi natapos ng college", 'di ba, grabeng pressure?
Oo nga. Kaya nga. Pero sa Amerika hindi naman sila nag-aano, hindi naman sila nag namimili ng gano'n, eh. High school nga okey lang sa kanila, eh.
Totoo yan, mm. Parang, oh, ang mm, parang ang tanong pa do'n eh, kailan ka agad magsisimula? O kaya tatanungin ka lang ano bang mga kaya mong gawin? Alam mo 'yon? 'Yong parang i-aano lang, i-a-asess lang nila if kaya ba 'yong trabaho, o kung may training naman kung wiling naman siya matuto. Ewan ko dito lang naman sa Pilipinas 'yong ganyan, 'di ba?
Kaya nga. Napakahigpit lang dito sa Pilipinas, eh, meron pang mga picture, ganyan. Meron pang mga introv introduction video gano'n. <giggles>
Oo, mga video pa, tapos ito pa nga ang malupit, alam mo 'yong, sa mga grocery stores, like for example, um, Puregold, 'yong mga gano'n? 'Yong requirements nila sa, bagger lang o kaya cashier, gra 'di ba? Nakakaloka tapos gusto pleasing personality pa, tapos gusto pa 'yong graduate ng 4 year college. Tapos 'yong bibigay nilang pasahod sa tao, mantakin mo parang, 'di ba? Parang 'di mo ma-imagine 4 years ka nag-aral sa college, tas eto lang pala 'yong pera na kikitain mo? La
Uy, may height requirements pa, ah. <chuckles> Nakakatawa. Minimum, ah. <laughs> Yes. Kaya nga, 'yon ang
Ba, alam mo, nag-enjoy ako sa usapan natin, sobrang natuwa ako. Salamat sa pagbabahagi mo ng buhay mo hanggang sa muli. Thank you sa masayang usapan.
Oo. Salamat din. Mm.

Difference ng ano ng sitwasyon namin, nasa parang napapasana all na lang ako nong time na iyon.
Oo 'no? Parang iniisip mo, ano kaya kung parang gan yung buhay ko naging kagaya sa kanila? Ano kayang klaseng ng alam iyon ng, buhay meron ako ngayon o papaano kaya, ako nabubuhay ngayon kung parehas ako sa estado na nila, ganon.
Oo nga eh, parang yung ano kasi nong time kasi na iyon nung high school, ano na yung stepfather ko ano, hin hindi na makasakay ng barko. Dahil, ah, over age nagkaroon kasi ng ano non eh, ng batas na kapagka 50 years old, over age ka na, hindi ka na pwede o sumakay o tinanggal naman na yon ngayon pero noong araw, merong ganong ah, rule so parang
Mm. Hmm, okey. Bawal na? Ah, okey. Maigi naman. Mm.
na ano talaga kami, nalugmok nalugmok talaga kami sa hirap sobra-sobra.
Grabe siguro yung hirap ng sitwasyon na iyan.
Mm, wala kaming ano naranasan namin na ano 3 araw walang pagkain ganon. Oo, iyon yung pinakamatagal na record namin na na hindi kami kumain, 3 araw.
Hala! Pan So paano iyon? Grabe naman. Talagang nagtititigan lang kayo o kaya naghahanap lang kayo ng parang gagawin para hindi niyo maramdaman yung gutom niyo?
Oo. Oo, habang ano, habang yung, ah, isa like let's say yung nanay ko or yung tatay ko, naghahagilap kung saan makakahanap ng pera, ganun. Kaya bata pa lang ako, lagi na akong ano inu inutusan na ano yung mangungutang sa tindahan, ganyan.
Mm. Mangutang? Oo, nabibigyan ka ng listahan ng iuutangin mo tapos. <chuckles> "Oh punta ka na dito kay Aling ganto i utang mo iyan."
Oo. Ganun. Ako yung inuutusan lagi nakakainis nga iyon eh, minsan naiiyak pa nga ako eh, dahil ako na iyon parang na na parang napapahiya ako.
Mm. Papagalitan, oo, napapagalitan at saka napapahiya din, syempre hindi mo naman maiiwasan yung may masasabi sa inyo inuutangan niyo, 'di ba? Pero dun pagdating sa ano sa pag-aaral tingin mo ba parang naging malaking factor yung alam mo iyon, yung kahirapan ng buhay? Para hindi makapag-pursue ng alam mo iyon mga bagay na gusto mo kagaya nga non, yung parang mag-continue sa college.
Mm kaya nga. Oo parang, ano ang nangyari kasi um, sa sobrang hirap namin, ang kailangan ko ng mag-trabaho.

Hmm.
Grabe talaga yun ano, hmm, may ano palang ako no'n siguro, ah, 15. 14 or 15. Mm.
Mm. Ah, okey, bata-bata pa, so nung natapos na
Pinadala ako ng nanay ko do'n. <chuckles>
Grabe! <laughs> Pero, mm, grabe yung parang, "oh bahala ka na sa buhay mo, dito ka lang sa bakery magtrabaho ka na." <laughs> Mm.
Oo. Oo, in-export ba. <laughs> Eh, kasi wala nga talagang magagawa. Wala, wala eh, mm. Parang nung time na yun survival mode.
So hmm. Tama, tama. Pero nung nag-aaral ka, parang mayro'n bang mga teacher na alam mo yun? Yung napapansin, yung sitwasyon ng buhay mo gano'n, tapos natutulungan ka, o di kaya naman may mga teacher ba na nung nag-aaral ka nagsasabi ng, alam mo yun? Yung puwede kang matulungan, sa sitwasyon na mayro'n ka?
Oh, well ang dami talagang nanghinayang no'n kasi nga, ah, lagi akong top 1.
Mm.
Tapos, um, ah, nasa ano din kami sa sobrang dami ng section na nasa higher section ako kasi sa sobrang alam mo ba do'n sa school namin, mayrong, ah, 45+ na sections.
Ay, wow! Mm.
Kunwari
Ay, grabe naman ang dami niyan! Ang laki ata ng eskuwelahan ninyo.
oo, kunwari is, ah, 1st year ka, may 45 na, plus na sections kada year level.
Oo. Mm.